Não, é um assim, é é um é um silêncio combinado com barulho, assim, ó, tic, tic, tic, tic, é um é um barulho específico que eu acho que é das das, não sei, das coisas, dos corais mesmos respirando, é uma coisa incrível, incrível.
<laughs> Sim. Uhum. Sim. E você falou isso, eh, uma coisa que m que que me ajuda muito a me conectar, assim, quando eu tô estressada, pelo menos que eu fazia antes, obviamente, agora não tenho como, eh, ir pra praia e escutar o barulho das ondas batendo e sentir o cheiro do da maresia. O cheiro da maresia, pra mim, é muito característico, assim, de trazer calma, porque me lembra muito das minhas férias.
E as cores, nossa. Hum. Nossa. Sim. <chuckles> Sim. Nossa, mas tu e não, e te e e te traz de volta pra casa, né, porque eu já fui muito na Bahia também. E eu sou eu moro aqui na praia, né, eu moro 2 milhas da praia, na verdade, eu vou andando até a praia e faço minhas caminhadas lá. Eu não gosto muito de sentar na praia, e tomar sol e só ficar olhando pro mar, mas porque quando eu ando, eu tô andando e tô vendo já as ondas, tô ouvindo o som e aquela água nos pés, eh Nossa, é mas o isso aí é ca é pra você voltar pra casa, né, <chuckles> por
Sim. Sim. Ai, que delícia! Hã. Sim. Ai, é uma delícia, né? E sentir o cheirinho de ma e s olha, porque eu cami eu lembro muito do meu caminho de volta pra casa quando eu estava voltando da faculdade. O meu ônibus, <chuckles> na época que eu pegava, ele passava pela orla da cidade, e aí então todo dia quando eu saía da aula, eu sentia o cheirinho da maresia, e o meu ponto era exatamente de frente pra praia, assim, e era muito bom, gente, eu acho que era a melhor parte do meu dia. <laughs>
Nossa. Pela praia. Nossa, que privilégio. <laughs> Imagina. Nossa, que delícia, que delícia. Você sabe que eu era de São Paulo, então eu tinha que viajar 1 hora pra ir pra praia, né. Mas a gente, hã, até viajava muito pra Búzios, não sei se já ouviu falar? E e lá tem umas praias, eh, desertas, com muitas, assim, eh, rochas ao lado, com esses peixinhos
Sim, sim. Aham. Ali no Rio. Sim, tem várias ilhotas, né? Ali naquela região.
Várias. E muitos peixes coloridos, uma coisa, assim, mágica, realmente mágica. Então, olha, entre inverno, montanhas, o mar e até a rua, tudo a gente pode achar a natureza e e dá aquela sensação de calma, né, uma coisa, assim é uma coisa essencial, acho, na nossa vida, senão não dá realmen
Aham. Sim. Com certeza. Eu acho Eu acho que não tem como a gente, sem a natureza, até porque é ela que faz a gente se manter vivo, né. Então, eu acho que tá muito ligado ali, tomar uma vitamina D todo dia, o sol tá aí pra regular.
Exato, exato. S O sol é energia total, né. Eu acredito que 15 minutos, pelo menos, é essencial. <chuckles>
Então. A gente precisa. Mas bom conversar contigo, adorei trocar esse papo.
Ih, adorei também, viu. Tudo de bom. Boas caminhadas. Tch
Tchau, tchau.